Ähm, mir geht's ganz gut so weit und selber?
Ja, ja, ist ja schönes Wetter. Ich werde wahrscheinlich später auch noch 'n bisschen rausgehen. Klar, sehr schön. Äh, du du auch? Hast auch noch irgendwas geplant?
Ja. Ne, ich glaube, ich mache heute wieder gar nichts. Ich einfach ich muss mal ein bisschen entspannen.
Ja, okay.
Ich ähm, vielleicht muss ich mich mal in die Power-Point Präsentation noch setzen für die für's Bewerbungsgespräch. Da habe ich jetzt nicht sonderlich viel gemacht, aber kann auch sein, dass ich's morgen mache oder Montag, ich bin ja so, ne, unter Druck, dann funktioniert's.
Ah, ja, klar. Ah, ja, okay. Mhm.
Ähm und sonst glaube ich echt gegebenenfalls nur kurz rausgehen, um mir was zu essen zu holen oder ich mache mir auch vielleicht mache ich mir ah, ja, aber dann muss ich auch einkaufen. Also, so oder so müsste ich, glaube ich, einkaufen gehen.
Mhm. Ja.
Ich hole mir wirklich was beim Chinesen
Ja.
oder ich mache mir 'ne Spaghetti Carbonara.
Ah ja, okay, ist natürlich auch hast du da schon alles oder musst du auch einkaufen gehen dann dafür?
Ne, ne, grad überlegt. Ich habe Eier hier, ich habe Pecorino hier, ich habe Parmesan hier, ich habe Guanciale hier. Ich weiß nicht, ob ich Spaghetti da habe, aber sonst mache ich die einfach frisch.
Ah ja, hast du schon, okay. Ja, okay, und also, es kommen keine Zwiebeln rein eigentlich in dieses Rezept? Ah ja, krass. Ich hätte eigentlich immer gedacht, da kommen Zwiebeln rein. Okay. Ah, ja.
Sonst mache ich einfach frische Spaghetti. Nein! Ja, ne, das das kommt da nicht hoch. Und sonst glaube ich einfach, ich habe heute richtig viel also, gestern Abend schon und heute einfach weiter gemacht, dann, ähm, eingeschlafen, habe ich mir ganz viele angeschaut.
Okay. <chuckles> Ah, okay, und, was was sagen die? Ist, äh sind die Orkas eigentlich am Aussterben jetzt gerade oder oder geht's noch? Wie ist es denn? Ja.